Okay. Auf'm Friedhof. <chuckles> Toll. <chuckles> Ah, ja.
Also, das ist wirkli ja, ja und da werden Filme gezeigt, da gibt's dann Abende, w so Filmabende und Musikabende. J
Echt, jetzt? Das ist eigentlich interessant. finde ich's gut, dass man auch, äh, auf'm Friedhof 'n bisschen f äh, freudig sein kann. Also, ne also, nicht nur traurig, sondern auch, dass man auch Spaß haben kann, ne? Schöne Idee, ja.
Ja, ja. Aha. Ja, das sind Ja, und das ist, ähm das ist ein wunderschöner, also, riesiger, Fried ganz verrückter Friedhof. Auch da stehen Pyramiden teilweise drin und alles Mögliche als Grabsteine und also, es ist ganz irre und, äh, da stehen auch mit die ältesten Bäume in der Gegend.
Okay, ja. Okay, sehr schön, ja.
Und da ist auch 'n japanischer Friedhof mit dabei, auch separat, auch hochinteressant. Da ist ein riesen, so 'n so 'n wunderschön angelegter, ähm ja, so 'n kleiner See mit Koi-Fischen und so, ne, also, richtig toll gemacht und ich bin da früher immer hin, nur um die Bäume zu umarmen und da haben die ja, die haben bei den Bäumen so 'ne k so kleine, ähm, äh ja, so so Schilder dran genagelt, um das Alter damit du dir das Alter angucken kannst von dem Baum.
Mhm. Hm, sehr schön. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, okay. Also, da sieht man dann, wie alt der Baum ist oder was? Ist es dann hochgerechnet oder was dann so ungefähr? Ja, okay. Ja.
Ist richtig toll. Genau. Ja, ja, ja, genau, ne? Und dann fliegen da überall grüne Papageien rum, weil, ähm, <chuckles> in den 70ern sind wohl, äh also, illegal eingeführte Papageien sind geflüchtet. Die haben sich irgendwie ja, ja, irgendwie aus der Kiste raus, wie auch immer und sind dann zu diesem Friedhof geflogen und haben sich im Eingang vom Friedhof obendrauf, ähm, ein Nest gebaut. Das ist mittlerweile 60 Tonnen schwer.
Ja. Oh. Ja. Ja. Mhm.